Apa ya? Mmm, kebiasaan yang enggak biasa aku lakuin terus aku coba, ya? Berarti, eee, dulu dulu pernah sebelum aku bekerja di apa, tempat yang harus datang jam 06:00 pagi, jadi jam 08:00 itu aku pernah coba lari Kak, kayak Kakak. Tapi akhirnya, eee, akhirnya aku ngantuk, <laughs> karena capek. Jadi,
Mhm. Mhm? Oh, iya, gil oke. Oh! <gasps> Oh, jadi malah ngantuk. Mungkin Kakak ini kali, larinya berlebihan jadinya capek, ngantuk.
Iya iya, heeh, larinya dikejar anjing kali. <laughs> Iya, heeh. Oh, tapi kalau kalau Kakak ini berarti, kalau dengan olahraga pagi itu bikin, enggak enggak tambah capek? Kalau aku capek loh, makanya aku kayak
<laughs> Iya, mungkin. Heeh. Kan, soalnya aku jogging, bukan lari. <laughs>
Iya iya, itu maksud aku, joging dan lari. Oh, itu ber set sesuatu yang berd berbeda ya, jogging dan lari?
Ah. Beda kan, kalau joging kan kalau lari kan cepet ya, maksudnya lari kan, e kalau joging kan, kayak jalan cepat gitu, kadang jalan santai kayak gitu sih, enggak
Mhm? Oh. <laughs> Mhm. Mhm mhm. Iya. Iy
lari kan emang bener-bener capek banget, apalagi kalau misalkan sampai 10 putaran. <laughs>
Beda. Sprint kali, larinya sprint kali, enggak? Ya, maksud aku itu, jogging joggingnya, lari-lari kecil lah sambil menghirup udara segar itu, eee, aku jadinya ngantuk, gitu. Enggak jadi m memang beberapa orang saranin gitu kan, "Kau coba deh bangun tidur, pagi-pagi itu, eee, pemanasan atau lari-lari kecil," gitu kan, "Siapa tahu bisa fokus, terus seger," gitu, dan itu enggak berlaku di aku.
Heeh. Hmm. Oh. Iya. Oh, berarti Kakak tipe yang olahraga sore kali, ya?
Aku olahraganya sebelum tidur, malah Kak.
Oh, malam-malam berarti dong, sebelum tidur? Oh, lari, atau nge-gym, atau joging? Atau, gimana tuh?
Malam iya aku, eee, termasuk yang aktif nge-gym nge-gym, gitu, nge-gym selalu rutin tuh, heeh heeh.
Oh, nge-gym. Hmm, oke oke oke. Mhm.
Nah, ini nih, eee, aku aku tuh dulu, eee, waktu sekolah jadi sempet di asrama. Jadi, eee, bangun tidur, tidurnya tuh teratur, jadi ada ada terompetnya lah gitu kan, ada alarm. Nah, jadi dulu itu setelah sholat subuh itu ada apel pagi, ada senam pagi. Nah, itu e terus ada push-up push-up juga, nah dan itu tetep tetep bikin aku ngantuk juga di kelas. Heeh.
Mhm. Oh, oke. Oh, gitu, tetap ya? Berarti emang enggak padahal udah padahal di asrama harusnya terbiasa kan, namanya tiap hari ya. Tapi, tetep ngantuk ya?
Hah itulah, sudah jadi aku, enggak sama sama kayak Kakak, kayaknya aku orangnya gampang capek, <chuckles> heeh.
Mmm, heeh. Mhm. Oh, berarti Kakak kalau <sucks teeth> olahraganya malam gitu ya, nge-gym pulang kerja, makanya tidurnya jadinya pules ya, Kak, ya? <chuckles> Heeh. <chuckles> Heeh, bagus juga mhm.
Mhm. Iya. Mhm. Pules, benar benar, enak tidurnya, bener. Nah, kalau Kakak apa? Ada enggak pernah nyobain aktivitas di luar yang kamu pernah coba, terus efeknya seperti apa?
Heeh. Kalau aku